Mhm. Also, das, äh, habe ich auch mal gemacht, äh, Nach äh, Hilfeunterricht gegeben und, äh, hat dann immer besonders viel Spaß gemacht, wenn ich 'n persönlichen Draht irgendwie hatte zu den Kindern und, äh, wenn ich das Gefühl hatte, dass die mich auch mögen und dass sie wirklich durch Punkt in der Schule Fortschritte machen. Also, ja also, da waren so 2, 3 Jungs 2, 3 Jungs, die haben bei mir wirklich über Monate, wenn nicht, äh, äh, so über 'n Jahr sogar, bei mir Nachhilfe genommen, und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Aber es hing dann immer davon ab, wer ist mein Gegenüber, äh, und ob da Sympathie vorherrscht.
Mhm. Ja. Sich verbessern, ne? Ja klar, wenn man dann so richtig den Erfolg sieht. Mhm. J Ja. Ja, genau, genau. Und hattest du dann 1 Kind oder mehrere Kinder in der Nachhilfestunde?
Ich hatte mehrere Kinder, die zu mir kamen. Manche nur kurz, nicht
Ja, also also, gleichzeitig. Ja. Aber mehrere Kinder gleichzeitig oder du hattest Zeit für 1 einzelnes jeweils?
Also ich habe immer nur Einzelne unterrichtet und die kamen dann nacheinander zu mir.
Ja, ja.

Hallihallo. Na, geht's dir gut?
Hallo. Ja, danke, mir geht's gut, und dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich, äh, hatte 'n etwas, äh, anstrengenden Tag hinter mir, aber das gehört auch zu meiner Arbeit als Reisebloggerin.
Ah, okay. Also, du bist Vollzeit-Reisebloggerin oder?
Ja, ich bin momentan auf 'ner Radreise in Lettland über die ich schreiben werde und 'n Video veröffentlichen. Äh, aber ja, äh, heute hat's halt, äh, sehr doll geregnet und gestürmt und dann 90 km fahren. Äh, <snorts> ja, das, äh, ist 'n bisschen schwierig.
Oh. Ja. <laughs> Ja, das k kann ich verst ja, das kann ich
Das ist jetzt nicht das, was mir am meisten an meiner Arbeit Spaß macht, an solchen Tagen zu radeln. <chuckles>
Ja, das kann ich verstehen. Also, bei deinem Job muss das Wetter dann wirklich hundertprozentig mitspielen, ne? Sonst, äh
Ja, am besten blauer Himmel, Sonnenschein.
Ja, wenig Wind wahrscheinlich, ne? Nicht zu kalt, nicht zu warm. <chuckles>
Ja, nicht zu kalt, nicht zu warm, sodass man nicht ins Schwitzen gerät. Ja, und dann anschließend auch das Zimmer wohltemperiert, um über all diese Dinge zu schreiben. Das Schreiben macht mir nämlich sehr viel Spaß.
Ah, okay, ja, das ist ja super. Also, du hast da 'n echt 'ne geniale Kombination. Du machst den Sport und dann noch das Schreiben. Ja.
Ja, und ich mache auch die Fotos und ich mache auch Videos. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Diese ganze kreative Schiene, die ist total mein Ding.
Mhm. Ja, klasse. Hast du sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht?
Ja, das kann man so sagen. Ähm, ich, äh, wäre natürlich auch gerne Musikerin geworden. Äh, das habe ich jahrelang probiert, aber ich mache immer noch Musik. Ich habe auch meine Ukulele dabei und, äh, <laughs> ja. <laughs> Ja.
Oh, okay. <laughs> Ist ja klasse. Hast du dann 'n ein Anhänger am Fahrrad, wenn ich mal fragen darf? <giggles>
Ne, ich habe Rückentaschen, also, Gepäckträgertaschen, eine Sattel also, eine Lenkertasche noch dazu und, äh, die Ukulele, die habe ich hinten auf'm Rücken, die ist ja total leicht.
Okay. Ja. Okay. <chuckles> Ja. Ja, cool, super. Ah, da da da hast du ja wirklich einen einzigartigen Job. Klasse. Super.
Ja, also, mir macht das total viel Spaß, und auch wenn ich dann mal Kooperationen habe mit Tourismusverbänden und, äh, dann in 'n Austausch gehe mit den Menschen vor Ort und, ähm, leckeres Essen bekomme, das macht mir sehr viel Spaß. <chuckles>
<laughs> Ja, schön, ja. Du du du lernst da also Land und Leute auch noch kennen. Ja.
Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch so 'n Punkt, der mir viel Freude bereitet.

Ja, ja, genau, das stimmt. Ja, das das vermisse ich auch. Also, ich habe, äh, w jetzt, ähm ich arbeite jetzt, ähm, teilw als Übersetzerin und, äh, ja, ich habe mit Leuten eigentlich nichts zu tun. Ich habe den Text und den übersetze ich und das ist auch so 'n bisschen bisschen einsam. Ich meine, das Gute ist, es ist super flexibel. Ich mache es, wenn ich Zeit habe. Ich habe natürlich 'n Abgabetermin, aber, ähm ja. Ja, aber mir fehlen auch die Kollegen. Also, das wäre jetzt nett, wenn man im Büro sitzen würde und auch wenn man mal kurz 'ne Frage stellen könnte oder so: „Du, wie siehst du das? Wie würdest du das machen?“ Das geht dann halt alles nicht, ne?
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Das ist normal. <chuckles> Ja, genau, das war der Vorteil. Ähm, wäre das denn, äh, für dich kein Grund, dich mal wieder um einen Bürojob zu bewerben, wenn du das so vermisst, äh, den Austausch?
Ja, ja. Ja, wahrscheinlich hast du recht. <laughs> Ich könnte es mal wieder, aber ich wäre dann halt nicht mehr so flexibel.
Ja, es es es s sagen viele Leute, die im Ja, man ist nicht mehr so flexibel. Das ist halt der Vorteil im Homeoffice, dass man viel flexibler ist und überall arbeiten kann, hat aber den Nachteil, dass man die direkten Kollegen nicht mehr hat.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, da muss man da muss man abwägen, was einem da am wichtigsten ist. Ja, aber grundsätzlich ist schon toll, was es mittlerweile für Möglichkeiten gibt, ne? Also
Ja. Ja, m Ja, äh, also, es ging ja so mit Covid los, dass viel mehr Menschen z von zu Hause aus gearbeitet haben. Ich finde es ist 'nen Riesenvorteil, denn, äh, das haben ja doch ihre Freunde neben der Arbeit, und dann kann man sich halt anderweitig auf Dinge im Job konzentrieren, die einem Spaß machen, wie zum Beispiel bei mir das Schreiben oder Fotos bearbeiten und Videos schneiden.
M mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, du, das war 'n interessantes Gespräch. Ich ich danke dir. Ja, mach's gut. Tschüss
Ja. Echt interessant. Finde ich auch. Gern mal wieder. Tschüss.